فاهمني، الخوف بحيث المسؤولية، المسؤولية كبرت عليّا، يعني المسؤولية ما بقيتش حتة اللي هي إيه و هي طبعًا مراتي عايشة معايا دي مسؤولية لوحدها، يعني باصرف على واحدة أكل وشرب ونوم وكده، وأنا نفس الكلام آآ، يعني ايه مسؤولة مني من الأخر والّا إيه يعني والدها حمايا سابها لي مسؤولة مني، أصبح كمان في عنصر تالت كمان أو عنصر تاني هو اللي هو ابن أو أو بنت، بدل اللي هو ييجوا لي في ال في في حياتي، بالضبط، فبدأت واحدة واحدة إن أنا لأ أنا كده يعني إيه مش مش عارف عارف أنت واخد خبطة على دماغه ولسه مش مدرك الموضوع، وماعنديش خبرة طبعًا لأن ده أول أول طفل، فما عنديش الخبرة الكافية ده التعامل معاه إزاي، يعني أنا هُم بينزلوا يجيبوا الحاجات أنا مثلًا باجيب الحاجات اللي هي ايه، ال اللي هي الحاجات اللي ما حدش يختلف عليها، اللي هي مثلًا البامبرز باقوم رايح الصيدلية والله ده طفل لسه مولود مقاسه كام؟ يقول لي خد ده مقاس كذا، عايز لبن عندك لبن اسمه ايه خد ده، إنما مثلًا ال ال اللبس مثلًا ما اعرفش اجيب لبس إيه، ما باعرفش تكوين اللبس بتاع البيبي ايه، بيلبس مثلًا لبس قطن
إمم، فاهمك آه. امم. إمم. بالضبط آه، فبالنسبة لك حِمل إضافي. إمم، فاهماك، آه. إمم. آه.
والّا بيبقى قطن وتحتيه إيه أو فوقيه إيه؟ <tsk> ما ب أو كام قطعة ما بابقاش مدرك أنا الحتة دي، ما عنديش الخبرة لسه ممكن هي زوجتي عندها خبرة شوية بتسأل ح ولاد خالتها، ولاد عمتها حد قرايبها، كده يعني، فاهمني؟
إمم. بالضبط أكيد، إمم. فهو ده طبيعي جدًا يعني، أنت لسه في الأول، أنت ما كنتش شاغل بالك بالحاجات دي، وحتة إن كمان يبقى في حمل إضافي أو حد زي ما قُلت لك مسؤول منك، تبقى خايف بعد كده يعني طب أعمل إيه تلاقيك شايل هَمّه، وتبقى احاسيس كتير وأفكار كتير متضاربة بتيجي لك ساعتها، لأن أنت ده قلق طبيعي، أنت ما أنتش متعود، أنت كنت عايش في روتين معين وبقى في حاجة جديدة طفل أنت محتاج تقعد معاه على طول ت ت تفضي له وقتك، تبقى تخاف على نفسك كمان عشان بقى في حد مسؤول منك فمش مش أنت لوحدك دلوقتي، فدي كلها حاجات طبيعية جدًا يعني، طيب أنت لما اتكلمت مع زوجتك وكده هي عندها برضه نفس التخوف والّا والّا كان رأيها إيه يعني؟
إمم. إمم. صح، صح. مضبوط.